Esatto, no, si è comportata talment tanto male che ciao, proprio basta, fine della sto
A me è capitato. Mo ti dirò che io sono in grande difficoltà perché comunque si tratta, ehm, della moglie della mia migliore amica, okay, e, ehm, da quando loro si sono sposa cioè già dal fidanzamento, va'. Ehm, comunque i allora, io con la mi mia migliore amica non è che parliamo tutti i giorni. No. Però, mhmm, dai, ci so dei periodi che sì, ti senti sempre, okay. Ehm, poi WhatsApp aiuta. Che è successo: quando io stavo vivendo all'estero, quando lei ha conosciuto 'sta ragazza, ero appena anzi, ero mi ero appena trasferita.
Sì, sì. Mh-mh.
E si so innamorate, io, capito, shock totale, vabbè, ehm eh. Alla fine, mhmm, ed anche sua moglie è diventata mia amica, okay.
Okay. Okay, okay.
Ehm, però, ultimamente ho cercato di sopportare un po' l ehm, l'atteggiamento da bulla di sua moglie, ma poi è sfociata in una discussione perché io
Mh-mh. Mh, okay. Vabbè, ci sta. Eh, è normale che devi f mh-mh. Mh-mh.
io tollero tanto, forse quello è il problema, però poi arriva il momento che sbrocco, come si dice. <chuckles>
Eh beh, eh. Se sei un essere umano, no, come come tutti giustamente, se uno ti carica, ti carica, ti carica a 'na certa devi per forza cioè sbottare perché se no poi comunque fa male a fa male anche a te, no, alla tua autostima in un certo senso.
E allora Allora, è esatto, io le ho detto semplicement Cioè, m'ha mandato un audio di 11 minuti derisorio proprio a bestia nei miei confronti, cioè mi stava facendo il verso su come io parlo, ehm, d ripetendo quello che avevo detto in una maniera tipo cantilena, ehm, dicendo delle cose aggiungendo delle cose tipo: "Uhm, voi del sud voi del sud, i terr" Allora io: "Cioè, calmati baby, che sei di Viterbo, eh".
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Dai. Mamma mia. Mh-mh-mh. Madonna. <chuckles> Vabbè. No.
Cioè,. Ehm, Viterbo in pianura padana non c'è arrivata ancora, capisci. <chuckles>
Sì. No, io queste cose, io queste cose tipo discriminazioni del su cioè, capito, dal sud al nord, al nord al sud, proprio non le capirò mai, proprio mai, ti dico la verità. È come è come se torniamo a quando l'Italia non era unificata, no. Cioè, vuol dire che tu stai ragionando stai ragionando su una ba proprio su una b cosa, o obsolescenza storica. Cioè, capito, eh
Ma e poi, cioè, sulla base di cosa? Ma poi sulla base di cosa? Ma poi, aspetta n'attimo, ferma sta cosa, senti sto p concetto, ma se Torino ci stanno più pugliesi e calabresi che torinesi, di che stiamo a parlà?